はい、今ですね、ちょっと、あの、続けたいことがあるんですけれど、なかなかこのやる気が出ない時に、どういうふうに続けていく、こう、何かうまいテクニックとかがあるのかなっていうのを、ちょっとお話しできたらなと思うんですけれど。もし、何かアドバイスがあれば、あのしていただきたいのですが、お願いできますか？
はい。 はい。 あ、分かりました。
え、はい。で、今続けたいっていうのは、ずっと、あの今ちょっとあの外がね、結構寒くなってきてしまったので。で、あの、ずっと私、あの夏の間とか、ま、つい最近までは、外で毎日、えっと、ひ朝と夕方に必ず散歩を30分ぐらいしてたんですけど。今、ちょうど私が住んでるあの地域がすごく寒くって、もう外は雪が積もっちゃってるんですね。なので、今ちょっとなるべくあの、運動不足になってしまっているので、まあ、朝なり、夕方なり、あの、ま、家の中にこうトレッドミルって言って、こう、ウォーキングマシーンみたいのがあるんですけれど。それで必ずいちじく1日こう朝朝一番に30分ぐ30分は歩こうっていう目標を作ってたんですけれど、なんか最近、このやる気がこう出ないというか。出なかったりとかして、こう、「ああ、ちょっともう、どうどうしようかな」と思って、色々なこう、理由をつけて、こう休んでしまったり、ケアちょっとサボりがちになっちゃってるんですよね。
はい。 はい。 はい。 あ、その 家の中でやられてたっていうのは、まいどのくらいからもうやらなくなってしまったんですかね？
うん。 うーん、と、ここ1週間ぐらいですかね。
あ、いっしゅうかんぐらいすか？
うーん、その前は1か月、うーん、いつぐらいかな？10月の後半からは一応毎日朝起きて、えっと、ん、すなるべくすぐに、あの もう運動を必ず30分、あの、歩くか、または歩くのと軽いジョギングを合わせて30分っていうふうにやってたんですけど、なんかここここ、ほんと1週間ぐらい、ずすっかり、すこう、サボり癖みたいのがついてしまって、なんかこうやるん。
はい。 はい。 うーん、でも、なかなかやっぱり、その そう、その運動を毎日、その、家ん中で続けるっていうのは、やっぱり、ちょっと、こう、大変ですよね、やっぱ、なかなか。
うーん、だ確かにちょっとね、飽きてきたっていうのも、<laughs> 多少はあるかもしれないですね。
はい。 うーん。ああ、やっぱそうですよね。飽きますよね、やっぱり、その、毎日同じ景色見ながら、そこで走るっていうのもなかなか難しいですよね。
うーん。 そう。 そうなんですね。なので、ま、どっちにしても大体、朝、もし運動しなかったとしても、朝は起きて、ま、コーヒーを入れて、軽い食事をしなえしながら、こう、テレビでニュースを見たりっていうふうにしてるので、なるべく、その、ニュースをま、一応、朝、一通りニュースは見たいので、あの、ま、そその、そ歩いてる30分の、ん、歩きながら、ま、こう、ちょっとニュースとかを、あの、携帯とかで見るようにっていうに風にして、それで、こう、何て言うんですか、あんまり飽きないっていうんですかね、時間が過ぎるのを、こう、気を紛らわせてたんですけど、なんかね、ほんと、ここ1週間ぐらいずっと、こう、さぼりがちになってしまって、な何かこうやる気が、<laughs> やる気を出る出させるというか、せっかく続けてきたので、まだちょっと、まだまだこれから寒い時期が、つあの、ね、あの続くので
はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 そうですよね、なかなか、長い時間が続きますからね、その寒い時期は。うん。その
うーん、なので
外がそのやっぱり寒いからなかなか出れない状況なんですかね。その、うちに行くっていうのも。
そうですね、ちょっとあるうん、ちょっと歩くのは難しいですし、もう多分気温 <laughs>
うーんあ、そうですよね。なかなか、その30、3二十何度とかだったらば、出られますけど、じゅうさ十何度とかの状態で運動しに行くっていう
うん。 うん。 あ、もう多分、あ朝とかれいどとかにいってないんですよね。<laughs> それぐらい、はい。朝そうですね、起きて、うーん、そうで
はい。あ、そんなに寒いんです。 うん、なかなかでも、れい0度の中で運動するっていうのはね、あんまりちょっと現実的じゃないですよね。うーん。
そう。 はい。 そうなんですよね。ただでも確かにね、それそんな中でも外で走ってる人かがいるから、いや、すごいやる気に、そんなね、外で走ってる人がいるぐらいなのに、ね、自分は甘えて、ね、あの、温かい家の中で、あの。走り走ったりとか歩いたりできるんで、そんなにね、あ、ね、贅沢はね言えないなと思ってるんですけど。うん、なんかやっぱちょっとね、マンネリ化してきたのと、うん、何ですかね、なんかやる気が出ないんですよね。
はい。うーん。 はい。 そうですよね。 はい。 うーん、そうですよね。 はい、例えばなんですけど、こう、まあ、その0度の中外に行くっていうのはちょっとこう難しいと思うので、こうジムとかに行ってみるみたいなことはしたことありますかね？
うん。 うん、うん。 そうですね、もうね、ジムも、うーん、い以前は行ってた時があったんですけれど、あの、まあ、もう時間は結構経ってますけど、やっぱコロナを、あの、境に、その時にちょうどコロナんなってた時に、そのランニングマシンを、あの、ちょうど買ったんですね。で、その買った時には結構コロナ禍で、ま、家にいた時間も長くて、で、その時は結構走ったりとか、歩いたりっていうのは、あの、どちらかというと、あの、走る方を、その時期にはよくやってたんですけど、うーん、もう、なので、あんまり、こう、ジムにまた戻る必要もないかなとは思ってるんですけど
考えたことはありますか？ はい。 はい。 はい。 うん。 うん。 でも、やっぱりその、こう、1人の1人の中でこう、運動を家ん中で続けるっていうのは、ちょっと、なかなかその、結構ご自身の中では、その難しいというか、続いて
うん。 うん。 うん。
てないっていうとか、多分実情なので。
あ。 そうですね。うん、多分、そう、確かに、家にあるから、家でやればいいやと思いながら、でも、人もの目とかがないので、「あ、もう今日はサボっちゃっていいか」みたいな、確かに流れになってるところはありますね。
はい。 うん。 やっぱりその、人の目がないからサボれてしまうっていうのが一番大きいんですかね？それともなんかその、ただただちょっとこう面倒くさいっていうのがおどどっちのそう大きいんですかね？
うん。 どうでしょう。め面倒くさいのと、あとさ、うま、天気のあの、せいにばかりしててもダメなんですけど、ま、確かに本当にすごいちょっと
はい。
そう、ここ1週間ぐらいすごい吹雪いてたりとか、<chuckles> あのお天気が悪くって、なんかこう気分的にやる気が出ないなっていうのは、確かにちょっとありますね。
うーん、そうですよね。<scoffs> うーん、やっぱり、その、家の中でやるっていうと、やっぱ強制力がないんで、サボろうと思えば、サボれちゃうんでしょうね、だから。うん。
そうなんですよね。こうほんとに自分自分だけのこうやる気というか、前に、あとはジジムじゃなくて、他のなんかこうクラスみたいのに、あの友達と行ってた時は、こう自分が、「ああ、今日行くの面倒くさいな」と思っても、こう、ね、お友達と一緒に取ってるクラスだったので、休みじか休みづらいというか、サボりづらいっていうのはありましたね。
はい。 うーん。 そうですね、確かに。うーん。 もうやっぱり、その、なかなかちょっと金銭的にも、やっぱその、ジムとかのお金かかるんで、そういった、ま、経済的に問題がないんだったら、やっぱりその、ジムに行った方が、ま、無難なのかなとは思ういう感じだと思うんですけどね。うん。
うん。 うーん。 そうですね。そう、今言われて、そう、ジムに通ってた時とか、あと、クラスに通ってた時のことを思い出してたんですけど、やっぱり、ジムに一人だけで行こうとすると、やっぱり、サボり癖が
はい。 うん。
でてしまうというか。あるんですけど、逆に、あの去年なんかは、冬真冬の間とかでも、結構夜遅い時間でも、友達と一緒にやっぱり取ってぐるクラスだったので、で、しかもあの、私がサボり癖があるのがわかっていて、必ず友達が迎えに来てくれていたので、そうすると、い嫌でも行かないといけないっていう状況にはなってましたね。
はい。 うんうん。 はい。 うん。 うん。確かにそうですね。やっぱその、強制的にこう友達とかにやってもらうっていうのは、やっぱすごいぎもみだと、例えばですけど、その、まあ、走る時とかも、あの、友達と一緒に知り合いと一緒に走ってみる、みたいな状況を作ってみるのもひとつってかもしれなしれないっす、ながら。
うん。 うん。 あ、家で走る時にですか？うん、ああ、うんうん。
家でというか、ま、外ま、そ状況的にはちょっと厳しいかもしれない。外でつくま、走る時とかも、まあ、家の中とかでも、友達とか、まあ、呼べるんだったら、よん呼んでしまった方がいいかもしれない。だから。
うーん。 そう。 そうですね。そう、確かに、こうなんか言い逃れができるさぼれない、やっぱり状態を状況を自分にこう作るっていうのが、ほんとは1番いいのかもしれないですね。
うーん。 はい。 うん。そうですね、その強制的にやらいやなんかこう、ややらなやらざるを得ないみたいな状況にした方が
うん。 うん。
やっぱ、さぼるさぼらなくなってしまうので、やっぱ、そのその環境をいかに作り出せるかっていうのがやっぱポイントなのかもしれないですね。そういった運動やる気が出ない時っていうのは。
そうですね。 うーん。 そうですね、なんかこう、そう、何かこう自然にね、やる気が浮かんこう何て言うんですかね、溢れてこないんであれば、やっぱりこう、嫌でも嫌でも続けなきゃいけない状況を、またちょっと作ってみないといけないかもしれないですね。
はい。 うん。 うん。 そうですね。多分その環境作りがちょっと、あの、やっぱひ家の中だと家でやり続けるっていうのはちょっとこう困難というか、なかなか、っぱ、難しいことだと思うので、やっぱりそういった環境家の中でひとりやる、っていうのがちょっとこうなかなかささぼれてしまうっていうのに、ちょっと限界があるのかなとは
うん。 うーん。 うーん。 そうですね。うん。で、やっぱり、クラス去年取ってたこう、クラスみたいに、もうこう先先払いじゃないですけれど、こう1ヶ月分とか何回分っていうのを、ある程度払っていると、ああもう、一応もうクラスの分でお金は、た払ってあるんだから、行かなきゃっていう、風には確かになりますよね。
感じですかね。うーん。 はい。 うん、あ、そうなんですよね。へえ。 確かにそういった感じの先払いとかだったら、もう辞めざる辞められないというか、ちょっとまあ、お金払ったからちょっとこう、やその分やらないとなっていう気持ちにはなりますよね。うーん。
うん。 そうですね。 うーん、そう、きょね確かに去年やってた時は、その回数券じゃないですけれど、こう、まとめて10回分とか、に20回分みたいのを買って先に買って、それを、つ使っていくっていう方法だったので。確かに買っちゃった分はもう行かなきゃダメだっていう風にうん。確かに思ってましたね。
はい。 うん。 そうですよね。 うん。やっぱりその、じゃあ、そうやって、ジムとかを、まあ、先払いのものをまた検討されたが、もしかしたらいいのかもしれないですね、じゃあ。もう寒い冬の時期だけでもっていう。
うん。 <chuckles> そうですね。うん、確かにそうですね。はい。今日はほんと、あの、すごい的確なアドバイスをいただけて、ほんとお話しできて良かったです。ありがとうございました。
うん。 ありがとございました。
はい。